Esatto, l'idea del "devi soffrire come un animale per fare il insomma, la gavetta o quello che è". In realtà non è corretto così, perché comunque noi arriviamo nel mondo del lavoro che diamo qualcosa, che sia il nostro modo di pensare, che sia la la la la nostra esperienza, il nostro mix di p persone che siamo. E e sempre e scusami?
Sì. Sì. È vero. Penso che in realtà poi quelli che vengono ascoltati di più, ovvero poi gli studenti magari appena laureati, che sono quelli che in realtà vogliono più mettersi in gioco. Quindi piuttosto tieniteli stretti e falli crescere.
Sì. Corretto.